Ai, eu acho que p por email é um pouco impessoal demais, né. Eu acho que, de repente, fazer uma carta também escrita à mão, não é, junto você pode até fazer um, tipo: "Vale tarãrã". E depois você manda o voucher pra ela, pode ser, por email, né, a o o que o que o cab o salão vai entrar em contato com ela, alguma coisa assim. Mas acho que fazer uma cartinha de próprio punho, né, e põe lá um vale: "Vale um dia de princesa"; "Vale um dia de spa", né; "Pra você e pra sua filhota", né. Eu acho que é é fazer alguma frase legal, né, do tipo, eh, não sei, eh: "Laços laços, eh, que são eternos, aproveitem o dia juntas", né, algo assim.
Ah. Aham. E Legal. Ah. Que legal! Incrível a sua ideia. Então, dá para fazer isso mesmo, eu posso colocar Vai demorar um pouquinho chegar a carta, eh, física, porque é é vem de fora, né, eu preocupo no correio, mas assim Mas acho que é uma excelente ideia, porque realmente por e-mail, fica muito seco, né, assim. E
Sim. É, pois é. Mas acho que acho que carta não demora tanto pra chegar, o que demora mais pra chegar é quando é é encomenda mesmo, né. Agora, a carta, acho que chega acho que, menos de 3 dias, deve estar chegando já, eu acho.
Ah, verdade. Ah, beleza. E e, assim, vou fazer isso sim, inclusive ela mandou carta pra mim escrita, porque a gente estava comentando que a gente não escreve mais, que é tudo eh, a gente nem sabe a nossa letra está horrorosa, porque a gente não pratica <chuckles> mais escrever, né?
Hum. Nossa, não é? As pessoas esquecem como isso como faz pra escrever, não é?
Então então, eu vou escolher um papel de carta bem legal que tem a ver. Eu adorei a sua ideia e coloco lá um vale, eh, vale isso. Eu vou procurar o serviço e, então, você acha que dá pra levar a menininha junto, né, eu procuro um salão que tenha isso?
É, existem alguns salões no em São Paulo que fazem isso. É uma questão realmente de procurar, mas se não der pra lembrar levar a filhinha junto, de repente você pode fazer o dia pra ela e dar um presentinho, assim, de delas irem assistir uma peça de teatro juntas, um show, eh, de de música, talvez. Tem muitos shows agora, não sei se a filhinha dela curte, eh, de por exemplo: "Bandas de rock pra crianças". Você já viu? "Kiss para as crianças".
Aham. Boa. Uhum. Ah. Legal, aham. S Já. Não, ela é eh, curte sim. Elas são super musicais, gostam muito de música, a menininha, inclusive, está estudando piano agora. Começou.
Você já viu isso? Eu não sei se ela curte rock, 5 anos. Ai, que legal. Ela está ela faz piano? Tem Be Beethoven pra crianças, Mozart pra criança, você já viu?
Faz. Ah, legal. Pô, posso procurar. Legal. Muito bom. É, eu acho que isso
Tem umas peças que são umas graças pra criança.